¿Cuántas veces a la semana cocinas tú o cuántas veces cocina tu esposo? A cas o tú o tú eres la que cocina, la la chef, ¿o cómo?
No, yo yo soy la chef, definitivamente. <chuckles> Él no se mete a la cocina ni por equivocación.
Ajá, okey, ya veo. Muy bien, muy bien. Oh, guau. Entonces, em, tú eres la el la que planifica todos los todas las, eh, comidas, ¿no? Yo yo me imagino. Ah, muy bien, muy bien.
Sí, sí. Sí, sí. Todo, todo, todo.
Okey, okey.
Sí, digo, yo le pido ideas y ya él me da ideas y yo me encargo de hacerlo realidad, porque él lo único que sabe hacer son sándwiches y quesadillas. Eso es lo único. <chuckles>
<laughs> Eh, y ¿cómo planificas las comidas de la semana, pero respecto al trabajo? O sea, ¿no sé si tú te lleves lonche al trabajo o si te gusta comprar algo en el camino, en la en la calle?
No, afortunadamente, ahorita donde estoy, este, nos dan desayuno. Eh, y si entro en la tarde nos dan comida. Enton entonces por mí, no tengo que preocuparme. Me preocupo más por él y, ah, lo que hago es dejar platillos que solamente pueda él calentar, que no tenga que preparar ni nada, o sea, que nada más lo ponga ya sea en el microondas Ajá, sí, sí, justo. Y te digo, platillos que puedan hacer así rápidos, ya sea pasta o atún, o lo que sea rápido. Sí, claro.
Ah, vaya. Co como un tóper, ¿no?, un Órale, que bien. Ah, mira, qué conveniente. Sí, algo algo algo s eh, sí, sí, sí, que se pueda recalentar en el microondas, ¿no?
Así es, ujú.
Ah, mira qué buena solución. Este, y respecto a la al en la semana, ¿te permites un gusto de un dulce, una nieve, una pizza?